Ừm, mình mình vẫn rất là ngưỡng mộ cái bạn đó nhưng mà mình thì mình làm vậy không có được, có thể là do tính cách hoặc là cái típ người khác nhau á chứ mình hông có làm giống như bạn đó được.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Thực ra thì cái việc mà là l có một cái lựa chọn đúng hay sai thì nó cũng cũng khá là tương đối ấy. Ừm, thậm chí là, kiểu, có thể là là bạn đã chọn một cái lựa chọn này rồi nhưng mà khi mà bạn bắt đầu thì bạn cũng chưa thấy phải là ưng ý lắm, nhưng mà thực ra là bạn sẽ biết cách để mà bạn làm cho nó đúng thôi.
<coughs> Ừm. Ừm, tương đối, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi. Thì nói chung là, ờ, bản thân của mình thì mình tự có những cái đánh giá riêng, tại vì không đâu có ai hiểu mình bằng mình nhiều đâu, đúng hông? Thì khi mình hiểu mình thì mình biết là mình nên làm cái gì, đó, rồi mình nên chọn cái gì thì mình nghĩ là nó cũng sẽ phụ thuộc vào, ờm, từng tính cách của cá nhân nữa. Mình hiểu mình thì mình sẽ có những cái quyết định đúng đắn thôi, xì ừm, mình sẽ hiểu mình nhiều hơn là cái lời khuyên của người khác, tại vì người ta khuyên thì nó chỉ tương đối thôi, người ta chỉ thấy một phần nào đó thôi, còn mình mới là cái người quan trọng. Đó, còn mình còn nó sẽ phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nữa bạn, ví dụ như là người thân nè, đồng nghiệp của mình thì, ừm, có ảnh hưởng hay không đối với cái quyết định đó. Tại vì mình thấy một vài người, người ta cũng sẽ bị tác động từ người thân hoặc là hoặc là đồng nghiệp đến cái cách họ quyết định nữa nha, tức là họ không có tự đưa ra quyết định được á.
Ờ. Ừm, chắc chắn. À! Ừ, đúng rồi. Thế thì lúc đó thì phải
Ừm, tức tức là có cả trực giác và dữ liệu họ cũng hông có đưa ra được luôn, họ bị sẽ bị phải phụ thuộc vào cái người khác khuyên như thế nào á. Mình thấy có nhiều người vậy lắm á.
Ờ, công nhận.

Có lẽ vậy đấy. Nhưng mà bạn có nghĩ là thực ra cái trực giác của bạn ấy, nó đến từ cái việc, như là, bạn đã có có nhiều cái kinh nghiệm bạn đúc kết lại rồi ấy.
Ừm. À! Đúng, chính xác, chính xác nha. Mình tính nói á, trực giác á, nó có là đúng, nhưng mà hông phải tự nhiên trực giác nó có đâu. Trực giác nó có là d nó nhờ một phần là chúng ta cũng đã từng có kinh nghiệm và chúng ta cũng đã từng trải những cái vấn đề đó rồi, thì nó mới đưa ra cái trực giác được nha. Chứ không thể nào mà tự nhiên không không cái, a, mình nói, a, trực giác của mình là như này thì nó vô lý lắm. Đúng không? Ví dụ như là, ừm, ừm, trong hai cái offer mình đi phỏng vấn á, mình nói offer này tốt hơn, trực giác mách bảo mình tốt hơn. Nhưng mà tại vì trước đó mình cũng đã đi phỏng vấn rất nhiều rồi, mình đã có rất nhiều năm kinh nghiệm đi làm, rất nhiều năm kinh nghiệm đi phỏng vấn rồi thì nó mới đưa ra cái trực giác như vậy. Tại vì vì nó hình thành từ cái thói quen và cái sự hiểu biết kiến thức của mình nữa, chứ tự nhiên không không không có một cái căn cứ gì hết nè. À, đó, vậy thì quay với lại câu chuyện là trực giác á, nó cũng sẽ có có đan xem cái sự dữ liệu trong đó nha, nhưng mà cái sự dữ liệu này nó hình thành một từng đoạn nhỏ, đoạn nhỏ, đoạn nhỏ trong suốt cái kinh nghiệm của mình á thì nó sẽ quyết định đến cái trực giác đó. Chứ trực giác thì hông hẳn là không căn cứ 100% đâu.
Ờ. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm, chính xác. Đồng ý đó nha. Đúng là, kiểu như à, nó cũng là từ dữ liệu, nhưng mà nó là cái dữ liệu, ờ, trong quá khứ, đúng không? Trong các cái kinh nghiệm từng trải của bạn rồi.
Ừm. Đúng, đúng, đúng rồi. Ừm, đó thì nói như vậy thì nghe nó hợp lý hơn, chứ, ưm, ưm, cũng có nhiều người nói, ừm, tự nhiên cái hôm nay tôi nói: "À, tui tui tin cái này, tui tin kia." Ừm, ừm, không có một cái gì hết thì cũng rất là khó để, ừm, mọi để có thể thuyết phục mọi người ha. Ví dụ ha, mình nói là trực giác của tôi á, muốn muốn tui phải chọn cái offer này nó tốt hơn, là bởi vì á, thực ra trước đó là tui cũng đã, ưm, à, từng đi phỏng vấn cái này A, B, C, D, C, D rồi, thì nghĩa là nó cũng sẽ có input một xíu dữ liệu ở trong đó nữa thì mới thuyết phục cho người khác và thuyết phục cả bản thân mình được chứ.
Hợp lý đấy. Ừm. Như là cái cách mà một cái người nào đấy người ta nhìn một con người ấy. Tại sao người ta lại có thể nhìn một người mà người ta biết được là cái con người đấy là là như thế nào, đúng không?
Ừm. Đúng, tại người ta cũng có kinh nghiệm là nhìn qua những cái người tương tự giống vậy rồi, đúng hông? Ồ.
Ừ. Đúng! Ư, tức là họ có dữ liệu của riêng họ ấy, chứ không phải là cái dữ liệu ở bên ngoài, mà cái dữ liệu của bên trong họ. Ừm.
Đó nên mình <chuckles> đúng, chính xác. Ừm. Ừm, chính xác luôn. Nên mình nghĩ là, à, nếu mà, 50-50 đi, kiểu là, trực giác và cái dữ liệu trong suốt cái quá trình kinh nghiệm của mình á, thì nó là một quyết định mình nghĩ nó cũng khá là OK đáng để tin tưởng đó. Ừm, nhưng mà nha, nhưng mà đó đó là những cái quyết định, ừm, này nọ thôi, chứ những cái gì mà liên quan đến số liệu, tiền bạc đồ mà trực giác là hổng có được đâu. Phải có số liệu. Ví dụ đi mình kinh doanh đi, mình kinh doanh buôn bán thì nó liên quan đến tiền bạc, số má mà mình nói trực giác hông sao được. Mình phải có kế hoạch, rồi tính toán, đúng hông? Rồi doanh thu hay không, hay như thế nào thì phải ra dữ liệu, chứ giờ mình nói: "Trời ơi, hôm nay chắc là mình bán sẽ lời đó, sẽ, à, sẽ kiếm được vốn á, kiếm được vốn được lời đó" mà hông có dữ liệu thì làm sao mình chứng minh được, ừm, nên là có những cái bắt buộc phải là dữ liệu thôi.
Ừm. Đúng rồi. Thật ấy. <chuckles> <chuckles> Ừm, chính xác.